Mouais. Donc moi, peut-être ce que je pourrais, heu, conseiller, heu, c'est, heu, c'est d'avoir, en fait, de de se fixer des objectifs qui font qu'on n'arrive pas à ce point-là, en fait, de non-retour et heu, qu'on commence pas, en fait, à se à se dévaloriser humainement.
Mmh. Mouais. D'accord. Oui, et puis à mettre sa santé en danger, aussi. Est-ce que là, je je suppose que tu es peut-être pas passée loin d'une dépression, ou de quelque chose comme ça, heu ouais.
Exactement, exactement donc heu, ouais
Et rapport à ça, justement, pardon, je te coupe, mais est-ce que tu as ton entourage était présent? Comment tu leur as expliqué tes choix? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils soutenaient, ou pas du tout, heu
Mmh mh. Mmh. Bah, en fait, ça a été très compliqué, heu, parce qu'on a tous en nous, je pense, une part de fierté immense. Enfin immense, <chuckles> ça dépend, heu, ça dépend des gens mais voilà, quelque chose en nous, en fait, où on veut, heu, prouver à la terre entière qu'on sait, heu, qu'on peut y arriver tout seul, qu'on sait se débrouiller et cetera.
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ça dépend de la personne, mais <chuckles> C'est sûr.
Heu, donc du coup, ouais, beaucoup de moi j'ai ressenti beaucoup de de culpabilité, heu, au niveau de ma famille, en fait, de de les décevoir.
D'accord, ouais.
De Ouais, de de décevoir les gens, de
De croire de pas avoir était à la hauteur, ouais. Mmh mh. Mmh.
de pas être à la hauteur de ce qu'on attend. Mmh. Exactement, de pas être à la hauteur de ce qu'on attend de moi, alors qu'au final, les gens, personne n'attend rien de moi, hein. <chuckles> Personne n'attend rien de nous, c'est
Oui, et au contraire, ils ils ne je pense qu'ils devaient même être contents que tu aies justement essayé de te lancer dans ton projet quoi, pour pas avoir de regrets, finalement.
Mmh. Bien sûr. Après les gens ont peur. Enfin, les gens ont peur pour nous. Heu
Oui. Oui. Mmh mh.
peur qu'on aille mal, peur que financièrement, ce soit compliqué, donc en fait, il y a aussi ça à gérer. C'est que quand on se lance, par passion, heu, il y a tout un aspect, en fait, des gens autour de nous, qu'il faut gérer et qui est très important à gérer, parce qu'en fait, on n'est pas tout seul, même si on se lance seul
Eh oui. Oui.
on implique en fait, heu, <chuckles> tout le monde avec nous. Ouais, on prend tout le monde avec nous sur le bateau et on leur dit: «Bah, vous, vous avez rien à faire hein, enfin, vous avez pas besoin de ramer, mais par contre si on coule, <chuckles> vous allez couler aussi.» <chuckles> Exactement, donc ouais, mes mes mes conseils que je pourrais donner, c'est fixer les objectifs, comme je disais tout à l'heure, et en fait, ne pas aller trop loin. C'est-à-dire que si l'objectif qu'on s'est fixé, ben, on n'arrive pas à l'atteindre
Tout le monde derrière, heu, mmh mh. <chuckles> Allez, vous venez avec moi les gars. <chuckles> Oui. Mmh.